Oye, fíjate que ahorita la verdad he andado como que batallando un poquito con muchas cosas, resulta que, no sé, he tenido como que muchas presiones diferentes y todo eso, eh, yo tenía un hobby. Que pues bueno, antes que nada me gustaría que pues me dieras. Te quiero contar tantito lo que me pasó y si me puedes dar un consejo, pues estaría superbien, eh, resulta que yo antes tenía un hobby que practicaba. Bueno, no practicaba, sino que jugaba así mediante la computadora y todo eso un jueguito en línea que se llama League of Legends, que terminé siendo como que medio semi profesional, eh, o sea, me tocó incluso ir a un a un bueno, más que nada fue un concurso que fue en Ciudad de México y lo terminó ganando. Eso era un torneíto más que nada y todo eso. Entonces como que mi hobby se terminó siendo como que un mini trabajito, por decirlo de alguna forma, porque cuando pasó todo esto yo iba saliendo de la preparatoria e inicios de universidad, fue como que cuando más tiempo le dedicaba y todo eso, pero el problema nace aquí. Resulta que pues si tú quieres ser una persona como que profesional relacionado al juego este que es League of Legends, eh, la verdad necesitas invertirle muchísimo tiempo y muchísimo tiempo. Me me estoy refiriendo a unas 10 horas diarias diarias, perdón, unas 8 o 10 horas diarias mínimo, eh, como que para estar bien, como que para que todo vaya bien relacionado con eso, como que para que no pierdas la práctica y así de ese estilo. Entonces sí, sí, fui una persona que la verdad empecé como que a batallar un poquito relacionado con todo eso porque sí me empieza a ser muy ocioso de que me lamentaba literalmente esas 10 horas, eh, sentado, que no me levantaba, eh, me daba flojera ir al gimnasio y todo eso y estaba teniendo unos hábitos alimenticios, la verdad que malísimos, em, entonces realmente como que traigo esa esa presión por parte de mi familia y realmente pues amigos, ahora sí que me aprecian, de que me dicen de que no, hombre loco, la neta, te estás pasando de lanza. Eh, estás engordando muchísimo ahorita, eh, ya te ves mal de salud. Se te ven los ojos caídos por lo mismo que no duermes por estar jugando, que no sé qué y yo no lo veía. No lo veía tan mal porque decía, bueno, al final de cuentas me está dando un dinerito y pues la verdad que me está dando un dinerito muy noble, muy bueno y decía yo de que pues bueno, no pasa no pasa nada, pues al final de cuentas es como un trabajo, simplemente como que tratar de equilibrarlo como es un trabajo normal, eh, pero el problema es que como que no no no estoy pudiendo más que nada. Entonces ahí es donde me entraría como que el consejito que estoy buscando, eh, principalmente, pues bueno, mi madre me está diciendo de que el tema de la salud, que me va a terminar perjudicando muchísimo, de que ahorita yo tengo tengo 22 años y me estoy viendo como si tuviera 27 de que de lo mismo de que estoy mal y todo eso y y en ese estilo. Entonces sí me gustaría como que cambiar un poquito todo eso porque bueno, no sé, como que encontrar a lo mejor un equilibrio sería lo correcto porque no quiero como que dejarlo al 100% el hobby, eh, al final de cuentas ya estoy a punto como de terminar mi carrera. Sí me gustaría, claro, que entrar como que en mi área laboral y todo eso. También tengo planes como de Streamear tal vez un ratito, porque ahora sí que todos los que están metidos en este mundo se les da super bien eso relacionado con el Stream y todo eso, pues terminas haciendo un poquito conocidillo. Y pero pues bueno, al final de cuentas, ahorita sí tengo como mucha esa presión de pues todo lo que está pasando y y pues, o sea, comprendo que hasta cierto punto, pues mi familia me está diciendo eso de que oye, ¿sabes qué? Pues porque les importo y todo eso, y pero pues bueno, no no no sé cómo tomármelo realmente. No sé si tú me pudieras dar un consejo como que para como que para aprender a tomarme lo mejor, o como, no sé, aclararme tal vez un poco la mente relacionada a todo esto.
Claro, pero, ah, unas preguntas, ah, ¿tú consideras que este hobby si es algo que te apasione realmente? O sea, también lo digo porque, ¿tienes que darle, forzosamente, 10 horas para seguir al nivel en el que estás o no pudieras reducirlo a 5? ¿Sientes que consume mucho parte de tu día o si es algo, que esas 10 horas no las sientes, las disfrutas totalmente?
Mm, pues, la verdad es que, hasta cierto punto, no es que no la sienta porque sí, después de un ratito, o sea, uno se entume y varias cositas diferentes pasan, eh, lo que sí me he dado cuenta es que sí sí lo disfruto, hasta cierto punto, de que sí me aviento unas siete, ocho horitas y se me pasan rapidito, eh, pero más que nada eso fue eso ya tiene un ratito que fue, hoy hoy en día, sí sí batallo un poco más, y más que nada, si lo estoy viendo, primero que nada, como que los efectos secundarios de todo esto que está pasando, lo estoy viendo en mi cuerpo, de que si me siento un poco más gordito, eh, de que batallo más con otras cosas que hacía como si nada antes y todo eso. Entonces, creo que quiero tomar como que la decisión correcta, relacionada a esto. Y como mi carrera también me gusta mucho, entonces digo: "Pues, bueno, al final de cuentas fue una etapa y, pues, no pasa absolutamente nada, de que si se da una oportunidad diferente, pues, hay que tomarla", y todo esto, eh, pero pero sí, bueno, al final de cuentas, sí sí sí me termina apasionando, pero tampoco es como no veo como que sea el fin del mundo si si tuviera que dejarlo, pues, no sé si me explico.
Sí, totalmente. Pero te lo preguntaba, porque, ¿tú ves esa capacidad como para dejarlo así de una, como cortarlo de de jalón, o no lo puedes ver como la posibilidad de que, quizás, no le puedo dar 10 horas, pero, quizás, 2 como seguirlo usando como hobby para distraerle distraerte, ya no tanto en el ámbito profesional, pero sí, de alguna manera, ah, verlo como una distracción de tu día a día? Algo que te pueda, am, nutrir, pero más emocionalmente, socialmente, o realmente sí lo catalogas ya como, mm, profano, como algo que en lo que pierdo mucho tiempo, y que ya me está deteriorando físicamente, como que ya lo tienes marcado como malo.
Eh, hasta cierto punto, sí lo tengo marcado como que malo, por decirlo de alguna forma, porque realmente si es mucho tiempo si conseguiría tal vez un trabajo como que home office, pero el problema es que este trabajo de plano si hay que darle desde que empiezas una partida ya no te puedes levantar. Es inter interrumpida, si la llegas a interrumpir, literalmente, si te vas, si te ausentas 10, 15 minutos, eso cambia el rumbo de la partida totalmente. Entonces, sí es como de que a fuercitas tienes que estar, eh, como que conectado, y estar haciendo, bueno seguir en la partida. Y hasta cierto punto, sí, yo veo como de que, uy, sí está medio medio peligroso relacionado a todo eso, porque sí son muchas horas que me estoy pasando sentado. De que no me puedo tomar como que ese tiempecito de estarme levantando y todo eso de momento. Porque estoy tratando de entrar a un equipo profesional. Eh, pero, pues, sí, de hecho, relacionado a lo que estás diciendo, hasta cierto punto, siento como que, para mí, sí vale la pena, pero también lo pienso y digo de que: "¿Sabes qué?, a lo mejor y no, y todo eso". Y por eso es como que el el problema principal que traigo ahorita, es como de que trato de de de poner bien, y exactamente lo que necesito como que para aprender, más que nada, ¿no?, el el del de realmente, como de a prueba y error, por decirlo de alguna forma. <laughs> Entonces, realmente, eso es lo que ando batallando ahorita.
Ya, totalmente, totalmente, como que sí te lo tienes ya catalogado de esta manera, y vas a iniciar una nueva etapa de tu vida. ¿Tú también consideras que eso ya se va a quedar en el pasado, o en un futuro, cuando ya te sientas mejor mentalmente, y ya no lo tengas tan mal catalogado, sí le puedes volver a dar un poquito? O sea, no sé, realmente sí conozco el juego, pero no realmente como es completamente, su función. No sé, si me lo puedas explicar, porque sí me da como que ¿cuánto dura una partida? O sea, ¿si llega a durar estas 10 horas, o llega a durar 3, pero tú te echas como, am, 3 y por eso das como 10 o cómo funciona realmente esta partida?
Ujú, okey, eh, no, una partida de 10 horas sí estaría superexagerada, la verdad. Eh, no son pequeñas partidas, entre comillas pequeñas, porque son, eh, normalmente duran de media hora a 1 hora, se pueden durar. Cuando ya estás en el en el área más profesional, eh, ahora sí que, las personajes, y todo lo lo que te toca ya se pone como que un poco más difícil, porque, pues, la gente ya sabe qué hacer y todo eso. Y como que saben moldearse al al al momento del juego. Eh, la verdad es que sí está un poco difícil, relacionado a eso, porque vendría siendo, ponle que una partida de 1 hora, por ejemplo, entonces serían un equivalente a unas 10, 11 partidas, más o menos, diarias. Eh, y sí, la verdad es que si no le dedicas ese tiempo, rapidito se nota como en el ranking relacionado a, ahora sí que, ser challenger, rapidito te te sobrepasan, eh, y ahora sí que, el, pues, es como todo, ¿no?, de todo en este en este mundo, siempre quieren agarrar el mejor player, relacionado a cualquier tipo de de e-sport o deporte, en general. Siempre quieren como que lo mejor, entonces, por ejemplo, si dejo de jugar por, eh, un día, eh, muy te bajan, literalmente, del del rango de challenger que estaba, porque alguien a alguien más quiere como tu lugar. Y siempre va a haber alguien, en pocas palabras. Entonces, sí es un juego como que muy competitivo, eh, más que nada se trata de que es un 5 contra 5, eh, esos 5 contra 5, o sea, es un juego en equipo, de que tienes que destruir un nexo. Y el primero que lo destruya gana, así tal cual, pero, pues, en medio de ello, hay objetivos, hay otras cosas que te dan como que un como que un bono de ne de de daño, un bono de velocidad, etcétera, de que hay que aprender, incluso, a tener un poquito como de mente para poder llevar todo bien, eh, pero sí, am, no es un juego tan complejo, pero sí necesitas como que tener la habilidad para poder hacer lo que necesitas, y pero pues, bueno, al final de cuentas, es ahorita ando como que con esa duda, si realmente vale la pena, o sea, seguir batallando con ese hobby, o si dejarlo y tomarlo más de chill, de que, ¿sabes qué?, de vez en cuando jugar o así. N no sé realmente, ahorita, por eso, ando buscando como que un consejito.
Mi consejo es que realmente primero, si te te desapegues tantito de esa situación como que a lo mejor ya estás sobrecargado y poco a poco vayas buscando cosas que te ayuden a recuperar como tú eras, me dijiste que ya tenías como desgaste físico, que ya habías subido de peso, que habías descuidado tu alimentación, como que volver a retomar tus buenos hábitos y poco a poco sentirte más calmado hasta que ya lo veas en un punto de que ya no lo veas profano ya no veas profano el juego de que: "Ay, cada que me siento aquí, voy a volver a ese hoyo a ese vacío emocional de que voy a estar agotado de que voy a estar pegado en la computadora de que voy a comer comida chatarra", sino ya cuando lo vuelvas a catalogar tú mismo como una buena experiencia, puedes volver a retomarlo como un hobby echándote tal vez como me decías una partida, una hora y media ya no viéndolo tanto por el a el área profesional, pero también depende mucho de tu decisión de vida, ¿no? Como tú me decías a veces si quieres seguir intentándolo, puedes llegar a un acuerdo con tus papás o ciertas cosas de decir: "Quiero intentar esto. Déjenme intentarlo por un año. Y si no veo grandes resultados, pues ya me enfoco de nuevo en mi carrera", o realmente ya lo quieres tomar como una etapa de tu vida y avanzar hacia, ah, tus nuevos proyectos que es enfocarte en lo que estudiaste y seguir con eso y ya cuando te sientas más tranquilo, volver a retomarlo como un hobby, como un juego, ah, volverle a agarrar cariño, volverte a enamorar del juego, más que nada.
Ah, okey. Ujú. Eh, sí, la verdad es que, sí, sí trato más que nada, siento que eso último que dijiste como de tratar de de enfocarle o bueno, como que darle prioridad a lo que realmente a mí me importa, eh, creo que es un muy buen consejo, y creo que lo voy a empezar a hacer. Eh, mi gracias a Dios mis padres, pues, sí me terminan apoyando ahora sí que en lo que elija. Al final de cuentas siempre me han dicho de que: "Pues, ahora sí que tú sabes lo que haces, al final de cuentas es tu vida, y pues, para bien o para mal, pues, te vamos a apoyar". Y sí lo voy a tomar más que nada, eh, a mí ahorita que me s me dijiste todo eso me terminaste como que abriendo los ojos, y creo que sí me gusta más relacionado mi carrera, eh, que estar como que jugando esto, y que s mi vida literalmente se base en solamente en un juego. Entonces, muy probablemente sí lo voy a dedicar totalmente un principio de mi carrera, bueno, todavía tengo que meditarlo tal vez un poquito más, eh, pero sí sí lo sí lo tomaré ma más que nada como que siga siendo como de que un hobby. Eh, voy a poner por encima mi salud a todo esto, porque sí ya ya ya se me está notando como que esos kilitos de más, y pues, bueno, la verdad que muchísimas gracias, eh, por tus consejos. Siento que sí me van a servir muchísimo, y ahora sí que si salen bien o si salen mal, te voy a venir a decir de todas maneras, te voy a tener en contacto y nada, de verdad, muchísimas gracias.
Claro, no n descuida cuando quieras, y todo lo que a mí me interesa saber cómo al final terminaste. Y aquí estamos conectados, entonces, que tengas un bonito día. Hasta luego.
Nos vemos.